Ну, слушай, для меня это вообще, на самом деле, э, вот категория, что ли, такой вот более широкой, глобальной, наверное, проблемы, задачи, ам. Это вот как найти баланс <chuckles> между работой и, в принципе, личной жизнью своей персональной?
Так. Мгм. Так. Ага. Ну и всё-таки, что ну, к расскажи, э, сначала, может быть, в общем, да, для тебя вообще, может быть, что значит баланс и дальше, что значит именно баланс между работой и хобби?
Ну потому что мгм. Мгм. Ну, смотри, в принципе, то есть, как баланс, это как: не должно что-то одно, как бы, перекрывать вообще все остальные аспекты жизни. То есть, например, у меня есть, э, как пример, у меня есть, э, знакомый, который, ам
Мгм.
по выходным, например, работает. Взял отпускной день, всё равно там, м, логинится в систему свою рабочую, чего-то там делает.
Он удаленно, да, работает?
Причём он Ну, он т уходит и в офис, но он может там, да, он может, допустим, с компьютера там удаленно залогиниться в их систему офисную внутреннюю. Вот. И то есть как-то
Гибридно. Ага. Так. И это уже не баланс, да, по по-твоему получается? Перебор. Мгм.
Конечно, нет, это абсолютно не баланс. Это вот именно вот тот случай абсолютного дисбаланса. <chuckles>
Так.
Вот. При том, что на самом деле я как-то пробовала у нее выяснить: "Но ты вот так много работаешь. Это потому что у вас там сроки горят всё время, потому что у вас там вы всё время такие загруженные, там с тебя, может быть, кто-то требует?" Ну, вот есть же разные ситуации, да? Нет, <exhales> он работает просто потому, что он работает. Он взял отпускной день, потому что у него там, ам, ну, у них такая система, я думаю, что, в принципе, на самом деле много где такая система, что нужно до какой-то определённой даты выбрать отпускные дни за предыдущий период, который накопился, потому что они сгорят.